Alors, est-ce que tu serais capable, heu, toi de me décrire une journée type ou du moins, heu, quand tout roule, tu vois? Heu, comment tu gères du coup ton équilibre, entre le moment où tu pars au boulot, quand tu reviens et que tu fais le vide et que, du coup, tu reviens dans ta vie perso? Est-ce que tu arrives à faire, heu, le le le pont et tu es coupée, vraiment, quand tu rentres chez toi?
Heu, ben moi je ne sors pas de chez moi parce que je fais heu, du télétravail hein. J'enseigne heu, le français en ligne donc heu, je le fais à partir de de chez moi.
D'accord. D'accord. D'accord.
Alors heu, alors moi la la façon dont j'équilibre le le boulot et vie perso c'est c'est un petit peu étalé sur la journée hein. Parce que, heu, quand j'enseigne heu, oui, c'est pas mmh, c'est pas tout le temps, il y a des il y a des creux. Alors pendant ces creux, je vais faire quelque chose heu, de la cuisi
Oui, ah bah oui! Oui, il y a pas d'heures fixes.
Il y a, il y a pas, il y je il y a pas d'heures heu, oui fixes heu, non pas d'heures fixes heu, qui sont les mêmes heu, toutes les semaines, ça change. Mais heu heu, disons que, c'est prévu à peu près, 1 semaine ou 1 semaine et demie heu, à l'avance, hein. Donc heu, mais c'est pas toute la journée, c'est pas de suite, des fois il y a un creux de 1 heure, 2 heures, des fois 3 heures, alors pendant ces 3 heures, j'ai le temps de faire quelque chose et je vais faire heu, ou les courses ou je vais heu, préparer hem, quelque chose à manger, heu, ou alors j'étudie, je dois étudier, j'étudie aussi.
Beh oui. D'accord, oui, et D'accord. OK. Oui, parce que du coup, comme tu fais du télétravail, comme tu me l'as dit là juste avant, et mmh, est-ce que, tu arrives vraiment à faire la part des choses? Entre, heu, quand tu te lèves, heu, que tu prends ton petit-déj le matin et cetera, tu te dis, heu, voilà, est-ce que tu t'es mis un rituel? Genre de telle heure à telle heure tu essayes quand même de travailler? Et de telle heure à telle heure tu te dis: «Bah, voilà, là maintenant c'est vie perso», comme tu dis: «heu, je vais faire mes courses, heu» et cetera? Ou il y a pas vraiment de de structure et c'est, comme tu disais, peut-être au jour le jour, avec une semaine d'avance où tu établis vraiment tes emplois du temps? Parce que ça peut être compliqué quand même avec le télétravail de, vu que tu travailles chez toi comment tu tu as une salle tu as une salle pour travailler? C'est dans ton salon? Tu as est-ce que tu t'es organisé un petit truc ou ou pas du tout?
Ouais. Mmh mh. Heu, je travaille dans ma chambre hein, parce que j'ai heu, j'ai je mmh, j'habite dans un petit appartement, donc heu, la chambre c'est le seul endroit heu, où je peux heu, travailler sans être dérangée.
D'accord. D'accord. Ouais, OK.
Donc je travaille heu heu, depuis ma chambre et heu, donc la façon dont dont j'organise heu, ça, c'est que, heu heu, é, j'ai pas heu, comme t mon emploi du temps change un petit peu toutes les semaines hein, à cause des des leçons que je donne, je les donne, j pas toujours heu, à la même heure, ça dépend quand les étudiants heu heu s'enregistrent, heu, oui et s'inscrivent pour une leçon. Et oui, ou sont disponibles oui, comme tu le dis. Heu, n heu donc heu, mais je regarde, quand même, à peu près une semaine à l'avance, mon emploi du temps et je l'établis heu, en fonction de de ce que j'ai à faire heu, heu heu, d cette semaine, de voilà heu, mais les rendez-vous perso c'est fait autour du heu
OK. Oui. Bien sûr. Sont disponibles? D'accord. D'accord. Oui, de tes rendez-vous perso aussi. Du planning pro.
du planning heu, heu pro ou si heu, ils sont faits heu, à l'avance, avant heu, que que je fasse le, j'établisse le le planning pro et bien là heu, les leçons heu, je les ai je les hem, heu, je les donne heu, autour de de ce ce rendez-vous personnel que je vais avoir ou heu heu voilà, parce que je choisis mes leçons heu, à peu près 1 semaine, 1 semaine et demie à l'avance.
OK. Oui, d'accord. Et puis, ça dépend peut-être aussi de est-ce que les élèves te font des demandes spécifiques? On dévie un peu du sujet de base. Mais est-ce que les est-ce que les élèves te d font des demandes spécifiques pour ces cours ou pas? Ce qui entraîne du coup, hors leçon et hors enregistrement avec ces élèves, heu, une recherche peut-être plus approfondie comme tu disais. Préparer peut-être les choses à à côté donc ça déborde aussi un peu, peut-être sur ta vie perso ça, non? Tu arrives à tu arrives à bien couper de dire: «Bah voilà, là j'ai fait mes leçons donc là maintenant je me réserve genre 1:00 1:30 pour dire voilà je travaille sur mon sur mes prochaines leçons, sur mes prochaines demandes d'élèves, et après voilà. Je coupe, je vais faire mes courses et cetera». Peut-être, tu arrives à le faire ça ou pas du tout?
Ah oui. Beh Mais je j'essaye de faire ça mais j'ai j'ai du mal parfois. Parfois j'y arrive parfois, heu, heu, j'ai du mal parce que je me dis par exemple quand je regarde mon emploi du temps je me dis: «Ah tiens! Il y a une plage horaire de 3:00 heures. J'aurai le temps de faire, heu, ci et ça». Heu, par exemple étudier. En ce moment, heu, j'essaie de consacrer mon temps, heu, libre à étudier pour me préparer pour un examen que je vais passer, heu, en décembre. Alors, heu heu, c'est un examen, heu, pour enseigner le français en tant que lors, heu, langue étrangère ça s'appelle le DAFLE.
D'accord, OK. D'accord, c'est quoi comme examen? D'accord. Ouais, je connais pas, très intéressant.
Ah, ouais, ouais ouais. C'est, heu, organisé par, heu, et ce le CNED. Et, heu voilà. Et c'est fait en collaboration avec l'alliance française. Voilà. Donc, heu, alors là du mal pour ça parce que, heu, l'idéal, heu, pour moi ce serait d'étudier de 3 à 4 heures par jour. Mais j'ai énormément du mal à trouver ces 3, heu, ou 4 heures. Heu, malgré que j'en ai besoin, hein, parce que les décembre approchent et puis je suis toujours pas prête, heu. Hem. Alors ça
D'accord. Ah, oui le CNED ça je connais oui. Mmh mh. Oui. D'accord. Et oui, et oui. Il faut que tu arrives entre, heu, faut que tu arrives à jongler en fait, l'apprentissage pour ta langue, enfin pour pouvoir être prof pour en en tant que langue étrangère français. Faut que tu arrives aussi à jongler avec les cours que tu donnes à côté pour les élèves et ta vie perso. Ah ouais donc l'équilibre il il doit être compliqué à avoir?
C'est c'est assez compliqué à avoir, heu, et puis j'essaie m de me donner, heu, du temps un petit moment, heu, de détente le le soir, heu, avant d'aller me coucher. Mais je pense que maintenant il va falloir que que je piétine sur ce temps de de détente que je m'accordais. Parce, heu, parce que, heu, heu, j'ai pas assez, heu, de temps pour étudier. Il faut absolument que que je me plonge, heu, dans ma préparation d'examen là, heu. Faut vraiment que je le fasse. Tous les jours, je me dis: «OK, je vais travailler tant d'heures tant d'heures». Puis après puis en fin de compte j'ai autre chose, heu, à faire, heu, parmi les choses personnelles que j'ai à faire. Un achat par exemple, heu, ou je dois aller faire les courses au supermarché, ou je dois, heu, faire des recherches pour telle ou telle chose. Par exemple, heu, comme tu le disais, heu, tout à l'heure je dois, hem, heu, heu, il y a des leçons que, je dois, heu, préparer, heu, heu, en amont, heu. J'ai beaucoup de matériel mais quelquefois, heu, je dois approfondir, heu, heu, ce que j'enseigne. Et pour un pour un, mmh, un étudiant, heu, bien précis, hein, à cause d'un problème que cet étudiant a, ou quelque chose qu'on doit réviser et je dois, heu, passer du temps à préparer ça quoi avec le matériel, heu, que j'ai. Donc, heu
Bah, oui. C'est important. Mmh. Bah, oui. Ouais. Mouais. Préparer en amont. Mmh mh, ouais, bien sûr. D'accord. OK. Oui. Oui. Oui, tu adaptes les leçons quand même.
J'adapte, heu, oui j'adapte la le la leçon à, heu, heu, à l'étudiant, heu, en fonction de ce qu'il est capable de faire.
Bien sûr, bah, oui. Et est-ce que, heu du coup bon tu m'as dit que, tu travaillais donc chez toi mais dans un petit appartement donc au final tu travailles dans ta chambre. Est-ce que, heu, t tu as des petits se pas des petits secrets mais, des petites manières, des des pas des manières non plus pardon. C'est pas le bon mot je me cherche mais, est-ce que tu as des des choses que tu as mis en place pour vraiment réussir quand même à séparer un peu les 2 mondes? Entre, ton chez toi donc ta vie perso mais aussi ton boulot. Certainement du coup avec un petit bureau, heu, dans ta chambre même si c'est pas c'est pas grand c'est toujours utile, heu, je suppose pour se dire: «Voilà, là c'est le coin boulot et tout le reste après dans l'habitation c'est la vie perso. Donc quand j'y suis, heu, j'y pense pas je fais autre chose». Ou est-ce que tu as tu as mis d'autres choses en place? Tu as tu as des petites astuces ta à conseiller ou pas du tout?
Oui. Et bien, heu, moi comme j'ai un appartement qui est assez petit, heu, et que je fais pratiquement tout, heu, dans ma chambre, heu, j'ai pas vraiment un coin. J'ai un g j'ai un coin, heu, bureau, heu, pour travailler mais c'est pas seulement pour travailler. Je l'utilise aussi dans ma vie personnelle puisque, quand, heu, je prends mon petit moment de détente. Heu, je me connecte, heu, sur Netflix alors je le fais à partir de mon ordinateur, heu. A et l'ordinateur c'est le même, heu, que celui, heu, que j'utilise pour, heu, travailler. Donc il y a pas, heu, un endroit, heu, différent.
Ouais. Oui. Mmh mh. D'accord, oui. OK. Il y a mmh, bien sûr oui, il y a pas de vraie de vraie déconnexion, quoi. Tu es tu es toujours quand même sur l'ordinateur que ça soit, entre boulot et vie perso, quoi.
Voilà, oui. Ma vie personnelle se passe beaucoup sur l'ordinateur, oui. Parce que j'aime bien regarder des séries télévisées, j'aime bien lire, alors je lis beaucoup de choses, heu, sur internet sur des sujets, heu, différents. Heu, si je fais des recherches, si je prépare mes cours, c'est sur internet. Si j'étudie, c'est sur internet. Enfin, heu, l'internet c'est mon monde. <chuckles>
Bien sûr. Ouais. D'accord. Bah, oui. Et du coup comme tu Et, ben, oui. Mais du coup comme tu es tout le temps connectée, avec ton ordinateur. Est ce que justement quand tu reg quand tu fais quelque chose de perso du coup tu es pas tentée, de faire, heu bah, tu te dis: «Ah bah du coup, heu, je suis là, heu, ch j tant que j'y suis. Est ce que je ferai pas quand même 1 petite ou 1 recherche ou 2, heu» pour une leçon ou pour t'avancer, tu vois? Est que tu arrives à à s à segmenter ça ou pas du tout?
Heu, n pas trop mais ce qui m'arrive c'est plutôt le contraire parce qu'une fois que j'ai a arrêté de d'étudier de travailler, heu, j'y retourne pas, hein, heu, je me repose, heu, pas de problème avec ça. Par conte, quelquefois quand je suis en train de d'étudier ça m'arrive de penser à quelque chose et je me dis: «Ah tiens! J'aimerais bien savoir, heu, ce qui est arrivé à telle ou telle personne ou telle ou telle chose». Et hop! Je, heu me voilà partie à faire des recherches sur, heu, internet, heu, heu, sur, heu, cette chose ou cette personne, heu, qui n'a rien à voir a avec, heu, le ce que je j'étais en train d'étudier, quoi.
Ouais. Ah oui, OK. OK. Oui. Oui, OK. Je vois. Oui, OK. Ouais, en fait tu arrives plus à te déconnecter quand tu travailles. Pour passer sur un truc perso parce que tu tu y as pensé. Plutôt que quand tu es dans la vie perso te dire: «Ah, bah, du coup tiens pendant que j'y suis, je fais le boulot». Ouais, toi c'est l'inverse plutôt.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est l'inverse. C'est là que que j'ai du mal, hein. Mais mais bon j'essaie de me discipliner là-dessus. Mmh mh.
OK, je vois, ouais. Ouais, je te rassure, heu, ouais, mmh. Et, beh, oui, bah, après tu peux, heu, tu peux te mettre, heu je sais qu'il y a des gens, hem, qui qui des fois se mettent, heu, par exemple une bougie à côté d'eux qui disent: «Voilà, j'achu j'allume cette petite bougie» et puis quand elle arrive à la fin en général il y a des petites bougies pour 1:30 ou 2:00 qui existent. Voilà quand la bougie arrive à la fin: «Hop, c'est bon. J'ai fini mon temps de travail je peux passer par exemple comme, heu, comme tu le disais avant à ta petite série Netflix ou à ton petit, heu, temps de, bah, de recherche et du coup de lecture personnelle ou d'instruction ou autre». Tu as tu as déjà pensé à faire ça ou ou pas du tout, non?
Ouais, ouais. Mmh. Mmh mh. Ah oui j'ai déjà pensé, heu, à faire ça. D'ailleurs je me suis dit: «Heu, j'étudie entre 6:00 heu, et 9:00» et comme on a p heu, du soir, hein, du soir. Et comme on approche, heu, de de plus en plus de de la date, heu, de mes examens. Heu, c ce je deviens de plus en plus motivée. Parce que là je sais que, heu, je j'ai pas de temps à perdre et qu'il faut absolument que je le fasse. Donc ça, ça me ça m'oblige, heu, à ne pas me disperser. Parce que c'est
Du mat Du soir, du soir, du soir. Oui. Et, beh, oui. Et, oui. Beh, oui. Tu te concentres à rester et à respecter ce que tu t'es fixé quoi. Ouais, ouais. Je comprends.
Voi voilà voilà. Alors donc, heu, ce que j'essaie de f faire, et, que, j'ai j'espère, heu, obtenir. Heu, est que je ne me disperse plus. Parce que si j'arrêtais de me disperser, hein, heu, pour vérifier ci ou vérifier ça ou faire un petit achat sur internet sur eBay vite fait. Heu, là, heu, je me s concentrerai plus, heu, sur mes études et, heu, il y aurait il y aurait moins de problèmes.
Mmh mh. Ouais. Je te le souhaite, hein. Mmh mh. Beh, oui. Ouais, sur. Mmh. D'accord. Ah, bah, écoute. Bon, ah, c'est quand même intéressant ce que tu me dis sur, heu, s bon tu arrives quand même à à segmenter et du moins à faire l'équilibre un petit peu entre les 2 Surtout du coup avec l'objectif que tu t'es fixé là pour pour passer ton concours d'ici d'ici de la fin de l'année. Du coup tu t'y pousses tu te pousses justement à respecter ça. C'est, bah, c'est vraiment bien.
Ouais. Bah. Bah, c'est ce que je me dis mais c'est pas toujours ce que je fais, hein. Parce qu'il il y a il il survient toujours quelque chose. Par exemple, heu, aujourd'hui j'ai dû me préparer pour quelque chose. Et ça a pris une bonne partie de ma journée, alors j'avais pas prévu ça. Mais il fallait que je le fasse alors ça je pouvais pas l'éviter. Il y a des petits, heu, imprévus. Mais ces imprévus, heu, il faut pas qu'ils soient, heu, trop fréquents quand même, hein. <laughs>
Et beh oui. Oui, il y a des petits imprévus. Et oui. Et, beh, oui. Il faut que tu réussisses à t'adapter au quotidien avec ces petits imprévus, quoi. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bon, du coup, ça t'oblige à respecter et à être plus dans la vie perso que dans le boulot finalement en fait à la fin? <laughs>
Ouais. <chuckles> Ah, oui oui oui. Il faudrait que je je je je le marque, heu, heu, que je sépare vraiment, hem, ma vie perso de de ma vie, heu, professionnelle et aussi d'étudiante.
D'accord. Ouais, bah oui.
Heu, parce que si j'arrivais, heu, à faire ça
Oui, un lieu dédié pour ça.
Voilà j'ai déjà, heu, le lieu dédié donc le lieu ne pose pas de problème même si je fais tout, heu, sur le même lieu, ça pose pas de problème. C'est juste qu'il faut que, je trouve un moyen de ne plus me disperser.
Oui. D'accord. D'accord. Bon. Et, bah, j'espère que tu réussiras, justement à trouver ce petit moyen pour plus te disperser et que tu arrives à faire l'équilibre en entre les 2 pour avoir ton examen d'ici la fin de l'année.
<laughs> <chuckles> Bah, merci du conseil, hein. Je vais essayer, en tous les cas. <laughs>
Et, beh, avec plais avec plaisir et puis, heu, je te dis à bientôt pour, heu, un autre sujet et d'autres questions.
Et bien merci beaucoup.